Dass man vielleicht einfach sagt, wir machen mal 'n Probejahr oder so.
Stimmt. Oder hast du vielleicht mit dem Arbeitgeber oder könntest du mit dem Arbeitgeber vielleicht alternativ, äh, klären, dass du für den Anfang nur remote arbeitest? Dass du praktisch so 'ne geht das gar nicht? Ne?
Mhm. Ne, das geht das geht leider nicht. Ne, weil im Grunde, ich muss ja dort sein. Ich muss die Immobi Immobilien sehen. Ich muss ja auch irgendwo, äh, 'n Kontakt mit den Menschen aufbauen und alles. Und klar, wir haben so tolle Möglichkeiten heutzutage durch das Internet, aber 'ne persönliche, ähm, Beziehung ist natürlich noch mal was komplett anderes.
Mhm. Ja.